Ừm, bạn ơi đợt này á công việc của mình sao mà nó bận rộn quá luôn á bạn ơi. Ờ, mình á thì, ờ, mình làm ở bên, ơ, ngân hàng á, thì mình thì cái công việc chính của mình á, thì cũng, ơ, ừ, ờ, team lead cho một cái team nhỏ. Thành ra á là đợt này ngân hàng nó tăng target lên, a, làm cho mình không có nhiều thời gian luôn nè, mình á kể cả bạn, à, thời gian để mà chăm sóc bản thân nó cũng hông có luôn. Đó, cho nên á là đợt này nè hồi trước á như hồi trước thì mình hay có thói quen rất là lành mạnh nha, mình á thì, ờ, cũng có nhiều thời gian nè, 6:00 mình đi làm về rồi, thì tới nhà cũng tầm 7:00 thôi. Đó, thì mình cũng ráng mình đi, a, tập gym một xíu nè, rồi xong rồi, ờ, về nhà mình cũng có nhiều thời gian để mà mình nấu ăn nè, rồi nói chung là mà khi mình nấu ăn nhá, thì mình ăn được những món, ờ, thứ nhất nè, là nó hợp vệ sinh với mình nè. Đó, thứ hai nè là rất lành mạnh luôn, đó, nó là những cái món cực kỳ lành mạnh luôn, nó ít dầu mỡ nè, rồi xong nó nhiều rau nè, đó, nhiều cá nè, nhiều những cái loại, à, thịt, ờ, tốt nè, không có hạn hạn chế rất là nhiều l loại thịt đỏ luôn. Đó, nhưng mà đợt gần đây nè, cái tự nhiên lì cái công ty của mình tăng target lên, thành ra á là mình cũng phải dành rất là nhiều thời gian cho công ty của mình luôn. Ờ, thậm chí là có những ngày tới 9:00 tối mình mới về tới nhà luôn cơ, về tới nhà rồi lúc đó mệt mỏi quá rồi, mà trễ quá rồi thì, à, tâm trí đâu mà nấu ăn nữa, đúng hông? Hông có tâm trí nấu ăn luôn á, về nhà chỉ muốn nằm dài ra cái xong rồi nằm nghỉ xíu bấm điện thoại, xong rồi đi tắm rửa, tắm rửa xong á, rồi xong rồi chạy ra gần gần, đâu đó gần nhà ăn đại đại cái gì đi. Ăn mình á thì hay ăn hủ tiếu, rồi ăn bún bò, rồi ăn mấy cái món ngoài đường vậy đó, mấy cái quán vỉa hè vậy đó. Ra là nó thấy nó cũng không có lành mạnh cho lắm, mình thấy nhiều khi người ta làm hơi dơ dơ á, mình mình cũng phái, a phải ráng ăn thôi, không ăn lấy gì ăn l lấy cái gì mà lót cái bụng bây giờ, đúng hông? <laughs> Ráng ăn thôi à. Đó, nhưng mà ăn xong thì mình lại có một vài dấu hiệu gọi đau bụng hay này kia đi. Đó, cho nên là đợt này á mình đang, a, muốn lấy lại cái thói quen ngày xưa nhưng mà hông biết sắp xếp làm sao cho nó hợp lý, thì hông biết là bạn có cái lời khoen hay lời khuyên nào nó hợp lý, và nó nó nó tốt cho mình được hông?
Ừm, mình nghe nè. Ừm. Rồi. À! Ừm. À. Ừm, hay quá. Ừm. Ừm, ừm, hay, hợp lý. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm, đúng nà. Chính xác. Ái chà. Rồi, ờ, sau khi mà nghe bạn chia sẻ x xong á thì mình thấy đầu tiên á là cũng phải, à, chúc mừng bạn, tại vì bạn là một cái người mà đã có những cái thành tựu nhất định trong công việc rồi, đúng hông nè? Nhưng mà đôi khi á thì những cái thành tựu nó đi kèm với quá nhiều trách nhiệm và nó mất của bạn quá nhiều thời gian để mà chăm sóc cuộc sống cá nhân đi. Thì, ờ, để mình hiểu rõ hơn cái bối cảnh của bạn á, thì bạn cho mình hỏi là bây giờ, ờ, trong một ngày, ờ, căn bản của bạn đi, thì bạn sẽ, ờ, làm khoảng bao nhiêu tiếng?
Ừm. Ừm. Ừm, chính xác luôn nè. Ừm, mình á thì thường nha, nếu mà đúng giờ đúng giấc của mình luôn thì mình chỉ làm có 8 tiếng thôi. Nhưng mà đợt này cái quý tư của bên ngân hàng á, thì người ta tăng target lên, thành ra là target này cũng hơi khó đối với mình á, mình thấy nó cũng hông hợp lý nữa. Ờ, đợt vừa rồi á, miền Trung thì lũ lụt này kia á, cho nên là nó ảnh hưởng khá nhiều tới vấn đề mà số thu, ờ, của mình, ờ, trong cái tháng này nè, mà trong khi đó là target nó còn tăng nữa, thành ra là, ừm, thay vì là 8 tiếng ở công ty, làm từ 8:00 cho tới 6:00 t tối á, đó, thì mình về. Thì bây giờ mình phải tăng ca, tự tăng ca thôi chứ không có ai trả tiền lương cho mình luôn á. Tự tăng ca ở lại khoảng tầm, ờ, 2 tới 3 tiếng á để mà có thể, ờ, làm được việc nhiều hơn nè, và, ờ, cái số thu của mình, mình cố gắng làm sao mình đẩy cho nó cao lên để mà không có bị sếp la mắng nè, đó, thành ra là đợt này mình về rất là trễ luôn á.
À. Ừm. À. Mình hiểu. Ừm, chà! Ừm. Chà, vậy có nghĩa là do là bạn quá là bận đi, cho nên là khi mà bạn về tới nhà là bạn cũng hông còn thời gian đâu ra để mà nấu nướng nữa rồi, đúng hông nè?
Đúng rồi nè, chính xác luôn á.
Ừm, vậy rồi, ờ, cho mình hỏi là cái, ơ, tình trạng này nó đã kéo dài được bao lâu rồi bạn?
À, chắc tới nay chắc hoảng được, ờ, hơn một tháng rồi đó. Đó, bắt đầu đúng ra là cái target của mình bị đẩy lên từ tháng 10 luôn cơ, nhưng mà thời gian đó thì, ờ, mới đẩy target á thành ra là mình cũng còn, ờ, đang, ơ, làm quen dần đi, thì cũng còn thời gian đi. Nhưng mà khoảng tầm từ tháng 11 tới giờ á, khoảng tầm hơn một tháng á, thì bắt đầu là, ừ, mình thấy công việc mình bận bịu nhiều quá rồi xong rồi áp lực nhiều, thành ra là mình, ờ, luôn mệt mỏi trong người á. Ờ, dẫn đến cái việc là mình về nhà mình không có muốn nấu ăn nữa và về thì cũng rất là trễ rồi, cũng đâu có còn sức lực đâu, cũng đâu có còn thời gian nào mà nấu ăn. Chắc mình nếu mà tại 9:00 mình về tắm rửa xong 10:00, thì chắc nấu ăn cũng phải 11:00 á, <laughs> nếu mà nà tự nấu ăn thì thì thì thì nó hông có hợp lý vào cái vấn đề thời gian của mình á. Cho nên là mình thường xuyên nha, mình chọn những cái cách, ư, ví dụ như là ăn ngoài nè, rồi xong rồi, ờ, ờ, nhiều những cái bữa trưa nè, bữa trưa thì mình cũng ơ, bình thường như ngày xưa là mình rảnh rỗi thì buổi sáng mình cũng ráng mình nấu một xíu đi. Rồi mình mang đi mình bỏ vô những cái hộp giữ nhiệt á, rồi mình mang lên công ty, mình ăn buổi trưa. Nhưng mà đợt này á cái công việc nó bận bịu quá, rồi xong mình làm về trễ nè, rồi xong rồi, ờ, bấm điện thoại, ngủ trễ nữa, há thành ra là m mười hai giờ 1:00 mình mới ngủ cơ, mình còn phải về trễ thì tất nhiên còn phải nhiều cái mối quan hệ khác nữa mà, đúng hông? Còn phải nhắn tin với người yêu nè, gọi điện video call nè, rồi xong rồi nhiều khi cũng phải gọi điện về cho ba mẹ này kia nữa, cho nên là mình ngủ rất là trễ, đợt này tầm 12:00, 1:00 mình ngủ hông à. Đó thành ra là sáng sớm ra mình dậy hông nổi, hông có nấu ăn buổi sáng được để mà mà mang lên công ty buổi trưa luôn á. À, cho nên đợt này mình toàn bộ là chắc là hầu như là, à, tới 90% á là mình ăn ở ngoài rồi, mình ăn ở những cái hàng quán này kia rồi, cho nên là đợt này cũng thấy hơi đau bụng, à, thấy cũng, a, thường xuyên đó nha. <laughs>
À. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý nè. Mình hiểu. À. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Rồi vậy thì, ờ, không biết á là, ờ, cái mong muốn lớn nhất của bạn ở thời điểm hiện tại nó sẽ là gì?
Ừm. À, mong muốn của mình hả? Ờ, chắc chắn rồi mình muốn làm sao á, mình cân đối lại cái công việc cho nó hợp lý nè, để mình có nhiều cái thời gian hơn nè. Tất nhiên thì nếu mà có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn và chăm sóc bản thân nó tốt hơn nè. Rồi thì từ đó mình có thể dành thời gian mình nấu ăn nè, nấu m những món trước giờ mình vẫn thích nè, rồi xong rồi mấy cái món ăn nó còn, ờ, hợp vệ sinh nữa, rồi nó an toàn nữa. Đó mình cũng, a, muốn có nhiều thời gian nữa để mà, ờ, có thể đi tập gym nè, để cho cái cơ thể của mình nó săn chắc hơn xíu nè, đó.
Ừm. Ừm. Ừm, rồi, hợp lý, hợp lý nha. Vậy thì, ờ, bạn cho mình hỏi đi là cho xuyên suốt cái cái quá trình này nè thì đã có bao giờ <sniffs> mà bạn cũng bận bịu như vầy? Thì cái lần trước á, bạn đã dùng những cái phương pháp nào hay cái cách thức nào để mà bạn, ờ, cải thiện cái cái thói quen ăn uống hông của bạn chưa?
Ừm. Ừm, thật ra cái lần này là cái lần, ờ, mà cái công việc nó nặng nhất đối với mình luôn đó, cho nên là nếu mà nói lần trước thì chắc là chưa có đâu. Bởi vì những cái năm trước á thì, tình hình ngân hàng thì bạn biết rồi, người ta đưa xuống một cái target á thì, à, tất nhiên rồi người ta sẽ căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý với lại tình hình của nhân viên, đúng không? Nhưng mà đợt này xui cái có lũ lụt như vậy đó, thiên tai lũ lụt này kia thì cũng nằm ngoài cái vùng kiểm soát của người ta, thành ra là vẫn phải đưa cái target cao xuống theo cái chỉ đạo từ cấp trên thôi. Cho nên là mình cái lần này là lần đầu tiên mà mình phải chịu cái sự áp lực công việc nó cao độ đến như vậy luôn đó bạn ơi.
Chà. Ừm. Ừm. Chà! Rồi, ờm, sau khi mà mình nghe bạn chia sẻ đó thì mình, ờ, <sniffs> uốn có một vài cái đề xuất như vầy nè, thì, à, bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha. À, rồi ừm, đầu tiên á bạn thì, à, mình cũng, ơ, rất là nể bạn tại vì là có có nghĩa là bạn có những cái, ơ, trách nhiệm rất là lớn, nhưng mà bạn vẫn cố gắng là, ờ, có cái, ơ, cải thiện cái thói quen của mình để đảm bảo một cái sức khỏe tốt nè, thì đó là một cái điều vô cùng hay, và mình nghĩ là bạn đang đi đúng hướng rồi. Ừm, thì, à, một cái đề xuất, ơ, đầu tiên của mình nha, là, ờ, trong ngày á bạn, thiệt ra mình biết á, là bạn rất là, gọi là, có trách nhiệm với công việc, nhưng mà công việc á bạn, bạn sẽ làm cả đời chứ không phải là, kiểu, bạn làm hôm nay, mai mai bạn hổng làm nữa, hay là, kiểu, năm sau bạn nghỉ luôn, đúng hông? Ờ, bạn sẽ còn làm cả đời, cho nên là cái chuyện ưu tiên công việc nó là một cái phẩm chất tốt, nhưng đồng thời bạn cũng nên, ơ, ờ, coi cái góc nhìn của mình lại chút xíu, có nghĩa là thật ra nha, b ưu tiên cái sự phục hồi cho sức khỏe của bạn á, nó cũng là ưu tiên công việc. Tại bạn nghĩ đi là nếu như cái tình huống này nó cứ kéo dài, rồi lỡ một ngày nào đó, hông phải mình nói xui, nhưng mà lỡ như là bạn ăn trúng một cái món gì đó mà nó, kiểu, nó nó nó không có đảm bảo chất lượng á, xong cái bạn đổ bệnh ra là luôn, thử bạn nằm một lúc 5-7 ngày coi, trời ơi, lúc đó là công việc là là trì trệ, là hổng làm được gì luôn, đúng hông nè? <sniffs> Ó. Ừm, cho nên là về cái mặt góc nhìn á thì mình đề xuất là bạn hãy coi cái sức khỏe của bản thân cũng như cái sự phục hồi sau giờ làm, nó cũng là một cái ưu tiên quan trọng ngang cái công việc của bạn, để bạn đảm bảo được là bạn còn khỏe mạnh để mà còn làm dài dài, để mà còn lấy số về cho sếp chứ, đúng hông nè?
Ừm. Ừm. Ừm, bạn nói đi mình nghe nè. Ừm. <laughs> À. Ừm, ừm, cảm ơn bạn nha, ừm. Ừm, có trách nhiệm nè. Ừm, đúng ha. Ừm. Đúng rồi ha. Ồ, cái này chuẩn luôn nè. Ừm, đúng luôn nè. Ừm, đúng rồi ha, chắc có lẽ, ừm, phải nghe lời bạn một xíu đi, chắc có lẽ mình phải thay đổi cái góc nhìn xíu, tại vì trước giờ cái góc nhìn của mình á, tuy là mình một người, à, rất là tập trung cho công việc á, cái đó mình nghĩ cũng rất là tốt như cái lời bạn nói. Nhưng mà đôi khi mình lại lạm dụng nó quá, thành ra là mình không có nhiều cái góc nhìn khác, mình không có chú trọng vào sức khỏe nè, và đặc biệt luôn mình cứ tập trung vào công việc thôi, thành ra là mình không có nhiều thời gian dành cho bản thân nè. Chắc có lẽ là sau cái lần này mình sẽ suy nghĩ lại một xíu, mình thay đổi góc nhìn như cái lời bạn nói đó, để mà có thể chú trọng hơn những cái vấn đề khác ngoài cái công việc của mình ra ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đó, rồi. À, tiếp theo á thì mình cũng có một cái đề xuất như vầy, là hồi nãy mình nghe bạn nói là cái vấn đề thời gian bây giờ nó quá là bận với bạn đi, mà mà như vậy thì rất là khó để mà đảm bảo chất lượng bữa ăn, ờ, cộng thêm giờ giấc của bạn thất thường nữa. Thì bây giờ mình có một cái a, bạn có bao giờ mà bạn nghiên cứu những cái bên mà họ làm cái, gọi là, bữa ăn chuẩn bị sẵn á, bên, ơ, tập t tập tạ người ta gọi là meal prep đó, nhưng mà nói nôm na nó là những cái bữa ăn tương đối là dinh dưỡng, và nó hồi người ta sẽ giao tới cho bạn vào những cái khung giờ cố định trong ngày vào mỗi ngày nè. <sniffs> Thì ờ, đó thì mỗi ngày là người ta sẽ thay đổi cái thực đơn, người ta sẽ báo cho bạn biết đó là cái gì, xong rồi người ta giao tới cho bạn vào đúng cái giờ đó. Thì, ờ, cái này là mình thấy là một cái phương pháp khá là hay mà ít người biết, tại vì cái t đồ ăn của nó cũng tương đối là chất lượng, giá cả cũng tương đối là phải chăng, tới đúng giờ hông cần suy nghĩ người ta mang tới cho mình. <sniffs> Đó, thì bạn đây cái sẽ là một cái cách mà giúp cho bạn là, kiểu, đỡ bỏ cái đỡ cái công mà bạn phải ngồi bạn tính coi hôm nay cái ăn gì, mà nó còn đảm bảo dinh dưỡng nữa, mà còn né được những cái lần ăn ăn bậy ở ngoài đường xong rồi còn bị đau bao tử nữa, đúng hông nè?
<laughs> Ừm. À, hay nha. Ừm. Ừm, cái này hay nè. Ừm, ê, cái này lạ á nha! Lần đầu tiên mình nghe tới cái cái meal prep gì đó như mà bạn nói luôn đó. Tại vì trước giờ á mình thì cũng hay có thói quen là đặt, ờ, đồ ăn theo nhân viên á, mà đồ ăn nhân viên thì người ta là hay, có nghĩa, đặt ở mấy cái cô chú ở ngoài đường nè, cũng ở mấy cái quán cóc vỉa hè vậy thôi, rồi người ta mang tới người ta giao rồi mình ăn thôi. Chứ mà ăn cái kiểu mà ăn theo sức khỏe ăn healthy như bạn nói mình chưa có bao giờ mình m mà mình biết tới cái việc đó luôn đó nha. Chắc có lẽ lát nữa mình sẽ tìm hiểu một số nơi đi, xem là họ có thể giao được qua cho mình không để mình ăn cái cái cái cái cái cái thể loại như bạn nói đi, để mà có thể là giúp cho cái khả năng dinh dưỡng của mình nó hợp vệ sinh hơn ha. Và đặc biệt nữa nó đầy đủ chất dinh dưỡng hơn ha. Ờ, rất là hay đó nha, có lẽ là mình sẽ áp dụng liền luôn đó nha.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi nè, ừm. Rồi, rất là mừng vì bạn, à, thấy cái hướng này ổn nha. Thì, ờ, bên cạnh đó đó bạn, thì có một cái vậy nữa nè, thực ra á, ờ, mình biết là bạn rất là bận nhưng mà á, nếu như mà được á thì, ờ, sẽ có những cái, ờ, món món ăn á, thực ra nó cũng tương đối là dễ làm mà nó có thể để tủ lạnh lâu. Ví dụ như những cái món mà là khoai tây nghiền chẳng hạn nè, khoai tây, khoai lang, à, hay là những cái mà, à, bạn có thể thêm một ít rau củ hoặc là một số những cái đồ xông khói vô. Thì tất cả những cái này á bạn, làm nó mất rất là ít thời gian, và một lần bạn làm, bạn có thể làm một mẻ rất to để mà bạn có thể chuẩn bị. Ví dụ như bạn làm một lần 3 ngày một lúc luôn, đó thì nó rất là tiết kiệm thời gian cho bạn nè. Ừm, mà bạn chỉ cần làm có một lần thôi là bạn ăn 3 ngày thì nó cũng là một cái cách mà để bạn đảm bảo cái dinh dưỡng hàng ngày mà không có cần là phải đi ra ngoài ăn, cũng không cần là phải, ờ, mất quá nhiều thời gian. Mà cộng thêm nữa nha, mình thấy đây cũng là một cái hay để mà bạn với lại bạn người yêu của bạn có thể cùng làm coi như như là vừa tiết kiệm được cái thời gian video call với nhau, mà có nghĩa là thay vì video call mình qua mình cùng làm đồ ăn với nhau quá, vui đi nè. Xong mình cùng ăn, rồi mấy ngày sau là còn dư thời gian ra, ờ, biết đâu còn rủ nhau rồi đi chơi, đúng không? Đó, thì đó là một vài cái đề xuất của mình thôi, thì hông biết là bạn thấy làm sao ha?
Ừm. À, khoai tây nghiền nè. À, đúng ha. Rất là tiện luôn á. Ừm, hợp lý nhỉ? Ừ, chổi luôn nè. Ừm. Đúng nha. Chính xác luôn á nha. Ờ. Hợp lý nha. Tại vì cơ bản là trước giờ mình cũng chưa nghĩ từng nghĩ là sẽ làm một vài cái món ăn nhanh mà, gọi là, nó lại hợi hiệu quả đối với lại cái sức khỏe của mình như là những cái món như là khoai tây nghiền hay là thịt xông khói như vậy đâu nha. Chắc có lẽ là mình sẽ lên mạng mình xem tìm tòi thử tìm tòi thử xem cách làm xem nó có đơn giản hay không, rồi mình áp dụng thử xem như thế nào. Ờ, sau khi mà chia sẻ với bạn xong á mình biết một vài cái mẹo và một vài cái cách á nó rất là hợp với mình luôn nha. Chắc có lẽ là sắp tới mình sẽ ăn lành mạnh hơn đó nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nè!
Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn nha, bye bye bạn!
Bye bye.